İşte, ama 40 olduğu zaman da mesela örnek veriyorum: Rodos'ta, hani, motor kiraladım. Motorla, böyle, adayı turluyorsun, 40 derece. Sonra başına güneş geçmesi, yine bir hastalık. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Ya, evet. Ya, genel olarak artık, eee, Almanya üşüttüğü için bizi, ben böyle, sıcak yerlere hep daha sempati duymaya başladım. Eskiden o o kadar sempati duymuyordum sıcak yerlere ama Yani, genel olarak da toparlayacak olursak, eee, ikimizin de gezdiğimiz yerlerde, bayağı bir unutamadığımız, eee, anılarımız varmış yani.
Bayağı, bayağı çıktı, yani, bir 15 dakikamız olsun, daha da çıkar diye tahmin ediyorum. <chuckles>
Aynen, çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbet oldu. Eee